Aha, eee, anaknya menurut aku pribadi, ya, dan kayaknya ini memang kepribadiannya harusnya, sih, sampai sekarang seperti itu gitu, ya, maksudnya anaknya baik kok, anaknya baik, anaknya lucu juga gitu, kan, ya jadi, eee, emang beneran suka bercanda juga kita gitu satu sama lain gitu. Terus, eee, anaknya, eee, eee, apa, ya, eee, suka menolong juga gitu dan dia juga, eee, banyak tergabung di komunitas-komunitas di luar gitu, jadi kalau misalkan ada bantuan atau nanya apa-apa, tuh, eee, dia, eee, kenalannya cukup banyak, jadi dan mudah bergaul juga jadi apa, ya, emang se sedekat itu, heeh, friendly juga kok gitu ramah, sopan, dan baik-baik, kok, maksudnya intinya aku sih mengenal dia, tuh, baik, ya, gitu.
Iya iya. <laughs> Oke. Mhm mhm. Oke. Heeh heeh. Oke, cukup friendly ya. Ah. Heeh heeh. Nah terus kenapa tuh setelah berjalannya waktu kok tadi ada kejujuran ini, apa, nih, yang kejujuran kenapa, nih, Kak?
Eh. Nah iya, sampai dengan akhirnya, kok aku tuh bahkan nggak berusaha mencari tahu, ya, tentang ini gitu kan. Tapi tadi aku bilang sebelumnya, tuh, kayak ada omongan-omongan soalnya dari awal cuma aku nggak gubris gitu lalu adalah, nih, dan eee, orang yang bener-bener langsung ke aku ngasih tahu bahwa, eee, sebetulnya dia itu, eee, pacaran sama ada orang yang beda apa, ya, beda beda lantailah gitu, beda lantai satu gedung itu iya gitu kan cuma masih 1 grup, masih 1 grup, masih 1 grup kantor. Cuman posisinya tuh beda lantai aja gitu.
Heeh heeh. Aga agama? beda lantai? Berarti 1 kantor? Oke, nah <laughs> Nah, itu emang kenapa, Kak? Kan, itu baru pacaran, ya, apakah mungkin sebenarnya dia itu udah punya ini, ya, gitu punya suami gitu, atau gimana tuh, Kak? Atau justru
Oh. Betul. Kebalik, pacar pacarnya yang sudah, eee, berkeluarga justru.
Oh, oke. Nah, itu hubungannya sama Kakak tentang kejujuran apa, tuh? Kan, itu urusan pribadi dia maksudnya, nih. <laughs>
Nah. Nah. Benar benar banget gitu aku, tuh, bener-bener nggak gubris kalau terkait itu, ya, biarpun sebetulnya aku kaget karena, eee, image yang dia ciptain itu kayak gimacang kan, umurnya juga lebih kecil ya gitu jadi kayak image yang heeh, image yang anak-anak lucu aja gitu, anak-anak lucu, menyenangkan gitu loh jadi tapi anyway, aku nggak gubris eee, bukan aku nggak gubris, aku nggak mikirin gitu, kan, jadi aku pikir emang orang ini mau curhat aja kali, tapi aku juga nggak datang ke anaknya, ya, karena, kan, dia nggak pernah mengakui gitu. Ya, udah gitu, sampai ab akhirnya abis itu ketahuan ternyata dia pacaran sama, eee, manajer aku juga di kantor. Dan
Heeh heeh. Iya iya, lebih mudah, ya. <laughs> Oke. Heeh heeh. Oke. Heeh heeh, terus terus? Heeh. Udah dari bawah 1 grup, lah ini manajer kamu juga dipacarin, nih? Berarti 2 dong pacarnya?
Eh.